Eh, insomma, ehm, mhmm, questa vita l'ha portato comunque a delle mhmm, mhmm, a delle situazioni che, ehm, insomma non sono assolutamente positive cioè, ed è una persona totalmente bloccata, ecco, da questo, perché, mhmm, mhmm non ne esci facilmente, e e ti cambia tanto, ti cambia tutto nella tua vita. E quindi, mhmm, io in cene in generale secondo me, ehm, mhmm, insomma, mhmm, è un qualcosa che su cui bisogna lavorare. Cioè, nel senso che fa par può fa' parte della tua vita per sempre, però secondo me, ecco, in in dosi comunque ridotte, ehm, molto contenute. E poi, ehm, come dire, mhmm, nel caso proprio di una cattiva abitudine secondo me per convincere qualcuno, ehm, la critica può servire ma fino a un certo punto, cioè, bisogna utilizzare, ecco, per motivare un sostegno comunque positivo, ehm, perché essere troppo critici può far bene in certi casi, per dire, che ne so, ad un amico che magari sta facendo veramente una cazzata incredibile, dici: "Oh ma che stai facendo? Insomma, ehm, perché fai questa cosa?" Cioè in e in alcuni casi forse essere molto critici può anche essere utile.
Mh. Mh, mh. Contenute, sì. Certo, certo. Mh-mh. Certo. Eh sì, quando uno sta proprio esagerando forse è l'unica, anche se, anche lì, quando uno sta esagerando è difficile che poi ti dia retta, no?
Sì, sì, sì, sì, si. <clears throat> Eh, eh si, eh si, è molto difficile. <chuckles>
Mh. Sì. Io guarda, ti dico, ci sono delle abitudini, diciamo, legate anche alle dipendenze, no, visto che comunque, eh, purtroppo sono quelle spesso, no, ma possono anche non essere solo quelle, però, ecco, possono essere eliminate. Secondo me un buon modo è quello di se appunto te lo permette di spronarla a fare altro, no, quindi a, non lo so, impegnarsi nello studio, nel lavoro, magari andarsi ad allenare insieme anche, no, quindi investire quel tempo che magari avresti investito a fumare, per dirti, mhmm, ad andarti ad allenare, okay, quindi non fumi la mattina, ti alleni, prendi il sole, fai una buona sana vita, stai in compagnia di amici, che comunque fa bene, e poi se devi fumare, fumi dopo, capito? Quindi, mhmm, poco per volta, alla fine, quest'abitudine viene sostituita dall'abitudine di essere al parco con i tuoi amici ad allenarti, per farti un esempio, no.
Sì. Cer cert Sì. Sì. Certo, cer Sì. Mh-mh. Sì. Assolutamen Certo.
Quindi potresti tra l tra virgolette sia "convincerlo con le parole", sia poi con "le azioni fisiche", quindi andare insieme ad allenarsi, no?
Certo, certo, certo. Ehm, bah, ehm, <clicks tongue> non è non è allora facile parlare di problemi di problemi mhmm, insomma, eh, problemi, poi, mhmm, abitudini. Ehm, io non lo so, ehm, quando ero più piccolo non ascoltavo assolutamente i consigli degli altri. <chuckles> Ero molto testardo, e
Mh. Mh-mh, mh-mh.